À, à, thế này bạn ơi, thực ra là mình đang gặp một cái tình huống cũng rất là khó là mình đang làm cái công việc là nó cũng thuần về sáng tạo nhiều đấy, mình bán hàng ở trên TikTok Shop mà, a, trên sàn thương mại điện tử. Thì thực ra mình thấy là cái, a, vấn đề bán hàng ở trên sàn này này, thì nó đòi hỏi rất nhiều cái việc là phải có những cái sáng tạo trong những cái video bán hàng của mình. Và bên cạnh đó, thì thực ra là bây giờ, thứ nhất là mình cũng đang ý tưởng là một này, cái thứ hai là mình thấy là bây giờ nhiều người ở trên mạng xã hội ấy, trên TikTok á, người ta có thể quay được những cái video sáng tạo rất là hay, mà người ta ra được cái số lượng video rất là đều và rất là nhiều nhá. Mà bản thân mình thì khi mình xem như vậy mình thấy là "Ồ, tại sao người ta lại có thể là làm được những cái thứ nó hay như vậy mà sao mình mãi mình vẫn không nghĩ ra?" Đấy, cho nên là mình cứ đi so sánh mình với những cái người khác ở trên mạng như vậy đấy, khiến cho đôi khi mình cảm giác như là, ờ, hình như mình cũng bị mất tự tin, đó, và thực tế là mình cũng đang bị mất tự tin khá là nhiều đấy. Thì không biết là với cái tình huống mà mình đang gặp phải như này thì bạn có thể cho mình một chút lời khuyên được không?
Rồi, những gì ha? Ừm. À. Mình hiểu. Ừm. À, được chứ, thật ra là cái thói quen mà, à, mạng xã hội bây giờ á đưa rất là nhiều hình ảnh với lại câu chuyện, ờ, và mình cũng, a, hay xem người khác thì cũng có một số sự so nhất định nữa. Nhưng mà, hông biết là thường á, là bạn thường so sánh với những người nào trên mạng xã hội ha bạn ha?
Đúng rồi. À, ừm, thực ra thì với mình mình so sánh với cũng khá là nhiều người đấy, thế nhưng mà chủ yếu là những người mà người ta đang bán những cái mặt hàng mà giống với mình ở trên mạng xã hội, trên TikTok. Nghĩa là đang mình đang bán những đồ về kỹ thuật này, thì mình cũng hay so sánh mình với những người người ta cũng đang bán những cái đồ kiểu như vậy, những cái kiểu như là kìm, búa, tô vít này kia đấy, đấy, gọi là đồ kỹ thuật sửa chữa đấy. Thì mình cứ thấy là, ồ, mặc sao người ta cũng bán những cái đồ giống kiểu như mình mà tại sao người ta lại có nhiều ý tưởng vậy mà mình thì mãi chẳng nghĩ ra, thế là tự nhiên cứ bị mất tự tin là mình như thế đấy.
À! Mình hiểu. Ừm, ừm, ừm. Ờ, ô kê. Thế thì hông biết là đối với bản thân bạn á thì bạn có muốn kênh của bạn, ờ, phát triển như thế nào trong, a, cái mục tiêu dài hạn t kiểu như là, 3 tháng, 6 tháng tới hay 1 năm như thế nào hông? Là muốn, ơ, có một cái lượng follow nè, hay là, ờ, muốn bán được nhiều hàng hay là như thế nào hả bạn?
Ừm. Mình hiểu. À, cái này thì nói thật là chia sẻ với bạn thì mình cũng không có một cái mục tiêu nào nó quá rõ ràng đâu. Ờ, đơn giản là bây giờ mình cũng, a, mới xây cái kênh này để bán hàng ấy, thì mình cũng chỉ nghĩ là, ồ, bây giờ làm sao cố gắng quay được nhiều video, sáng tạo được thật nhiều nội dung để mình có thể trước mắt là bán được nhiều hàng và có nhiều đơn hơn bây giờ thôi. Đó, mình cứ nghĩ đơn giản như vậy, à, thành ra cũng chưa có cái, gọi là, cái kế hoạch nào nó h cụ thể cả.
À, ô kê. Ừm, cũng tốt mà. À, nhưng mà thấy còn cái nội dung của kênh của bạn á, bán về những cái đồ kỹ thuật, đúng hông? Thì hông biết là bạn, ờ, phân tích nội dung của kênh của bạn với lại những cái đối thủ cạnh tranh khác như thế nào? Hông biết là, ờ, cái cách của người ta có cái điểm gì đặc biệt? Ví dụ như là, ờ, nó rất là nổi trội và chỉ người ta có hông mà bạn có cái gì, ờ, bạn nghĩ là bạn, ờ, bằng người ta hông? Hay là nội dung của bạn cũng đang thực sự là mình cứ làm đến đâu thì đến đó thôi bạn?
Đúng rồi. Ừm, mình Rồi, thực ra nếu mà nói về chất lượng ấy, thì mình thấy là các cái mặt hàng của mình ấy, thì chất lượng cũng không thua kém gì người ta đâu. Cái mà mình đang so sánh nhiều nhất với người ta ấy, là m mình đang thấy mọi người là tuy là cùng bán đồ kỹ thuật, nó rất là khô khan, đúng không? Thế nhưng mà người ta lại nghĩ ra được rất nhiều những cái nội dung kịch bản, à, kiểu như là, người ta có diễn viên này kia này, và người ta đóng những cái kịch bản hài hước rồi này kia thấy rất là hay, mà mình lại không nghĩ ra nổi. Đó, mình thấy là mình đang hơi, kiểu như là, thua kém với người ta hay sao đấy, hay là do đầu óc mình nó cứ mụ mị, đấy, cho nên là mình cứ suy nghĩ hoài như vậy để tự nhiên mình thấy nó mất tự tin lắm bạn ạ.
À. Ừm. <chuckles> Ừm, về cái mặt nội dung thì nó cũng khó đó. Với lại, à, không biết là cái, a, khả năng mà tiếp cận người xem hiện tại ở kênh của bạn đó thì, ờ, thường bạn so với người ta thì bạn kém nhiều hông? Ừm, hông biết là thường á, là cái, a, mắt xem bao nhiêu là bạn hài lòng nhất hả bạn?
Ừm. Ồ. Ừm, với, a, cái, a, thực trạng hiện tại của kênh của mình ấy, thì, à, cái lượt xem đang kém hơn so với rất nhiều kênh, kém hơn nhiều đấy. À, bình thường thì kênh mình nếu mà up lên bình thường thì chỉ đâu đấy khoảng tầm 80-200 lượt xem là cùng thôi. Và mình thấy người ta nhá, người ta up video lên toàn là từ 1.000-2.000 lượt xem là ít nhất, và thậm chí là có những video người ta được hàng trăm nghìn cơ. À, còn đối với mình thì nó cứ ít như vậy, chỉ khi nào mà mình đôi khi mình bỏ tiền ra mình chạy quảng cáo ấy, thì may ra lượt xem nó mới nhiều hơn, ơ, gọi là, rõ rệt thôi, chứ còn không nhá thì cực kỳ ít.
À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Vậy là lượt xem nó cũng, ờ, khá là eo hẹp và còn người ta cũng hơn bạn, à, từ mười, à mười lần, 100 lần luôn ha. Nhưng mà trong những cái mà lượt xem mà nó ít ủi ơ, ngắn ngủi như vậy á thì hông biết là người ta có phản hồi như thế nào với kênh của bạn? Có tích cực hay không, hay là vẫn còn cái gì đó mà, ừm, bạn phát hiện ra nó vẫn còn cái điểm gì mà mình cần cải thiện ha?
<coughs> Đúng rồi. À! Mình hiểu rồi. Thực ra thì, à, với những cái lượt xem hiện tại mà mình đang có ấy, thì nói chung về phản hồi thì đâu đó nếu mà nói ra phần trăm ấy thì đâu đấy khoảng tầm 70% là các cái người xem trên kênh của mình là họ hoàn toàn là đã mua hàng rồi và người ta cho những cái bình luận khá là tích cực nha. Đấy, cho nên là mình thấy là cái vấn đề của mình ở đây nó đang là mình tiếp cận được hơi ít, thành ra là mình không thể mang được những cái điều tốt ở những cái sản phẩm của mình đến cho nhiều người họ chưa biết tới. Đó, mình nghĩ là vấn đề chắc là nó nằm ở đấy đấy.
Ừm. Ừm, tức là có người dùng người ta đã mua bạn rồi và người ta cũng thấy là, à, phản hồi tích cực cũng, ơ, 70% nè. Đó, thì mình sẽ, ờ, thấy là những cái, a, ờ, khảo sát ý kiến của người ta giúp cho mình có được cái, a, hiểu về người ta để mình cải thiện cái nội dung phù hợp với nhu cầu, hay là sở thích của họ hơn. Còn cái việc mà, à, có thể tăng cái khả năng tiếp cận người xem á thì, ờ, bạn có thể, a, tận dụng thuật toán của TikTok đi, ví dụ như là, ờ, những cái l l đăng video vào khung giờ nhất định á thì sẽ tăng được cái lượt xem á, hông biết bạn đã thử đa dạng cái chuyện đó chưa ha?
Đúng rồi. Rồi. À. À, hay đấy. Ừm, nói thật với bạn là mình chưa thử đâu, thế nhưng mà khi nghe bạn khuyên mình thấy khá là hay nha. Cái việc mà up những cái video vào những cái khung giờ mà có thể là nhiều lượt xem nhất định của kênh mình, đúng không? Cũng là một cách khá là hay đấy. Và trước giờ mình cứ đăng mà mình chả để ý thời gian, thậm chí là sáng mình cũng đăng, tối mình cũng đăng, chiều mình cũng đăng, chả bao giờ mình có cái khái niệm là phải đăng vào cái khung giờ nào thì mới tốt. Chắc chắn là sau cái lời khuyên này của bạn thì mình sẽ thử đấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, ví dụ như là bạn có thể tham khảo cái khung giờ nào mà những cái người mà, ờ, bạn nhắm tới là khách hàng mục tiêu á, ví dụ như những người mà đang, a, trong cái giờ làm nè, người ta nghỉ trưa, hay là người ta về chiều á, người ta sẽ lướt điện thoại người ta xem hàng. Đó, thì thường là TikTok thì khoảng, a, 7:00-8:00 tối cho tới, a, 10:00 tối là người ta xem rất là nhiều. Thế thì bạn học cái kỹ thuật mà tối ưu nội dung cho TikTok, à, đồng thời á là thêm những cái hashtag mà phù hợp cho cái, a, nền tảng mà phát trực tuyến của bạn á, ví dụ như là bán hàng về vật dụng kỹ thuật đó, bạn thêm những cái mà, à, hashtag như vậy để mà, ờ, tăng cái lượt tương tác và đăng vào cái thời gian vàng nữa đó. Ừm, thì người xem á sẽ tăng cái khả năng xuất hiện trên những cái trang mà nó đề xuất mà lúc mà ta cuộn cuộn đó thì, à, cũng tăng khả năng tiếp cận rất là nhiều đó. Ừm. Hông
À ha. Ừm, công nhận nha. À. Ồ, hay này. Ừm. Hiểu rồi. À ha. Ừ. Ồ, công nhận là cái cách này hay nha. Mình thấy là bên cạnh cái việc bạn vừa nói đấy là đăng vào khung giờ nhất định, à, cái giờ mà người ta ví dụ như nghỉ trưa, hoặc là giờ tối khi ăn cơm xong, đúng không? Và bên cạnh đấy mình thấy là cái hashtag ấy, cái bạn vừa gợi ý cũng cũng là một cái rất là hay mà mình cũng chưa làm đấy. Ờ, mình nghĩ là chắc chắn trong những video sắp tới mình cũng sẽ thử thêm những hashtag như bạn vừa nói để xem nó hiệu quả ra sao nhá.
<chuckles> Đúng rồi. Ừm, hồi nãy mình có hỏi bạn về cái nội dung về hình thức đăng c tải, hông biết là bạn có nghiên cứu nhiều chưa? Đó, thì mình cũng nhận thấy là thật ra là hiện tại thì bạn cũng đang chưa có chăm chút nhiều cho cái sự đa dạng về nội dung, ờ, thuê diễn viên này kia như người ta, đúng hông? Thế thì, à, mình có thể là, ờ, nghiên cứu như thế nào để mà tập trung cải thiện được cái, a, độ chất lượng nè, với lại cái tính độc đáo của nội dung. Mình hông có cần phải là có diễn viên chuyên nghiệp đâu mà thật ra là mình, ờ, nhìn vô một cái mặt ưu điểm, một cái sản sản phẩm nào đó xong rồi mình khai thác tối đa nó nè, hay là mình, à, có thể đăng nhiều thể loại thử, ờ, nhiều góc nhìn để mà thử nghiệm những cái, a, định dạng mới, hay là tận dụng cái xu hướng mà đang thịnh hành đó để mà thu hút người xem và tăng cái tương tác luôn. Ừm, s mình mà thử nhiều như vậy á, ừm, khi mà mình thấy được một cái video nào đó mà nó, à, tự nhiên cái lượt người xem người ta tăng bất ngờ thì mình cũng thấy là cái công thức đó phù hợp với mình, rồi mình cũng có thể triển khai thêm. Hông biết là bạn có thấy cái này phù hợp với kênh của bạn hông ha?
Ừm, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. À. Hay nhỉ. Ừm, hay đấy. <chuckles> Ừm. Mình thấy cách này khá là phù hợp nha. À, đúng là, nói thật với bạn thì bạn nói thì mình mới tự ngộ ra là trước đây mình, à, tuy là rằng là mình có nhìn vào nội dung, nhưng mà mình chưa thực sự đi sâu vào nó đấy. À, nếu mà nghe lời khuyên này xong thì có thể là mình sẽ hiểu mình hiểu sản phẩm của mình rồi thì mình sẽ lọc ra những cái gì là ưu điểm của nó, để từ đó cái ưu điểm đó mình tạo ra được những cái nội dung nó mới hơn, đúng không? Không cần, à, phải có những diễn viên chuyên nghiệp hay này kia, bởi vì thứ nhất là bây giờ chi phí cũng chưa có nhiều. Đấy, thì mình có thể tận dụng ví dụ như người thân, người quen bạn bè đi cũng được, đúng không? Quan trọng là mình sẽ cố gắng là tập trung vào nội dung hơn như bạn nói đấy. À, hay nha!
Đó. Ừm. Chính xác luôn á, tại vì khi mà mình xây kênh một cái gì vào cái thời gian mới á, thực ra là cái độ thái độ kiên trì và cái tư duy phát triển á, rất là quan trọng luôn. Thật ra ở cái thời điểm này, so sánh với người khác á, thì, ờ, cũng không có nên là so sánh về con số, mà là so sánh để mà học hỏi những cái kinh nghiệm của người ta. Đó, mình coi cái sự phát triển chậm chậm của mình là cái cơ hội học hỏi, rồi kết quả đạt được là cái tích lũy mà mình tiến bộ từng bước nè. Đó, mình có thể lên kế hoạch từ từ và chuẩn bị tâm lý, đó, chứ mình, à, khó có thể mà một ngày mình có thể tăng lên, a, 10.000 hay là 100.000 như người ta lắm, rất là khó. Mình phải tìm được cái nội dung độc bản của kênh mình nè, mình xây dựng cái điểm khác biệt để mà khách hàng nhớ tới mình. Đó, không biết là bạn có theo dõi những cái kênh thành công để mà học hỏi hông, hay là bạn có những cái kênh nào, cái kiểu nào bạn muốn hướng tới trong đầu bạn chưa ta?
Ừ, đúng rồi. Công nhận này. Hay đấy. Ừm. Ừm. Công nhận. Hay nha. Thực ra là mình cũng có theo dõi đấy. Ừm, đúng như bạn nói đấy, là cái việc mình đang so sánh mình với những người ở trên, a, TikTok đấy, mình đang hay nhìn vào con số nhiều quá, a, thành ra là mình cứ bị mất tự tin. Và bạn có một cái lời khuyên rất là hay nhá, mình nghĩ là bây giờ mình cũng không nên nhìn vào con số, đúng không? Mà thay vì đó là mình nên so sánh theo cái dạng là mình, à, so sánh để mình học hỏi cái người mà người ta đi trước, người ta có những cái gì hay rồi thì mình dùng cái đó để mình học hỏi theo, đúng không? Sẽ là cái cách hay hơn là cái việc mình cứ đi so sánh với những con số, thì chắc chắn rồi, làm sao mình là một người mới thì có thể bằng được người ta, đúng không? Cứ học hỏi dần dần, công nhận là cái lời khuyên này rất là hay với mình đấy.
Ừm. <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Đó, thực ra là, ờ, khi mà mình, ờ, đang, a, nhận diện được cái sự mà mình đang, a, có cảm xúc khi so sánh á, cũng rất bình thường thôi. Đó, mình có thể tự động viên bản thân để mà duy trì tinh thần tích cực trong cái thời gian này để mà đừng có ảnh hưởng lên cái tư duy và sáng tạo của mình, nó làm cho mình bị lùi bước, rồi mình rất là khó để mà tiếp tục duy trì cái sự này. Đó, cái việc mà mình học hỏi những cái chiến lược thành công nè, rồi chia sẻ kinh nghiệm từ người khác á thì cũng áp dụng vô cái hoàn cảnh riêng, giúp mình, à, phát triển được kỹ năng cũng như là, à, làm chủ kênh của mình luôn, đặc biệt là mình cũng, ơ, quản lý cái thời gian của mình sao cho nó hợp lý để mà mình không có bị phụ thuộc qua cái, a, ờ, cái nền tảng này quá. Không biết là ngoài TikTok này kia đó, thì bạn còn những cái kênh bán hàng nào hay là những cái, a, kênh mà bán hàng trực tiếp hông? Mình mình có những kênh đó hông ha?
<chuckles> À, vậy à. Ừm, công nhận. Ừm, đúng thật. Ừm. Mình thì, à, thuần online thôi, thì mình cũng có cái kênh bên cạnh đó là bên Shopee mình cũng bán, nhưng mà nói thật với bạn là mình cũng chưa tập trung quá vào nó đấy. <chuckles>
Ừm. À, mình hiểu. Nói chung là khi mà mình có được một cái nền tảng nào đó, mình có thể đa dạng những cái kênh để người ta, à, tiếp cận với mình. Mình coi là, à, cái phân khúc khách hàng mà mình đang định hướng tới á là người ta xài cái, a, nền tảng nào là chủ yếu, rồi, à, ừm, người ta lên, a, nền tảng nào là người ta muốn mua cái nào, thì mình sẽ thấy là, à, ờ, cái nào nó hợp lý để mình, à, có thể là đánh giá và điều chỉnh chiến lược, tại vì cái này rất quan trọng nha. Mình phải lâu lâu mình, à, đăng cái nội dung nè, xong rồi mình đánh giá, mình điều chỉnh những cái chiến lược để mà coi được cái hiệu quả của hoạt động, và mình cũng phải linh hoạt thay đổi chiến lược dựa trên cái dữ liệu thực tế nữa, thì n cái này á sẽ giúp bạn, à, tối ưu hóa quá trình phát triển kênh của bạn đó nha. Đó, mình ghi nhận từng cái bước nhỏ của bạn thôi thì mình cũng, a, có thể là, à, tăng được cái động lực nè và cái cảm giác mà mình có được cái gì đó, từ đó thì cũng giúp cho bạn, à, tiếp tục phát triển một cách bền bỉ và nuôi dưỡng lòng tự tin đó nha.
Hiểu rồi này. À, hợp lý. Ừm. Đồng ý. À, hay đây. Hay nha. Mình thấy là cái việc mà mình phải tìm hiểu khách hàng của mình, à, những cái người mà những mua cái đồ kỹ thuật của mình, đúng không? Là người ta đang tập trung ở một cái nền tảng nào đó, để từ đó mình có thể đâu đấy mình hiểu khách hàng của mình hơn này, rồi là mình cũng hiểu được nỗi đau của khách hàng để mình có được những cái ý tưởng và có được một cái, a, gọi là, cái sàn nào nó phù hợp với những cái sản phẩm của mình thì sẽ hay hơn, đúng không? Tự nhiên sẽ có tự tin thôi. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Công nhận là những cái lời khuyên của bạn hôm nay dành cho mình, mình thấy là giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái việc mà mình đang mất tự tin trong cái việc sáng tạo này đấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm, hông có gì đâu bạn ơi, thật ra là cái sự kiên nhẫn và quyết tâm á là cái chìa khóa để mà vượt qua thử thách để mình so sánh vào thời gian này đó nha. À, mình cũng hy vọng là kênh của bạn phát triển vào tương lai nha.
Rồi. OK. Cảm ơn bạn, bye bye!